ऑनलाइन में तो आपके पास हाँ, बहुत ज़्यादा जो है आपके पास कम्युनिटी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको दिख जाता है कि आपको किससे जुड़ना है, किससे नहीं जुड़ना है और ऑप्शंस बोले तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यदि आप बाहर जाते हैं, तो फिर बहुत सारे तरीक़े हैं, लोगों से जुड़ने का लेकिन आप थोड़ा-सा सहम चाहते हैं कि अ, कोई सामने वाले को देखकर कि मैं अ, हम बहुत कुछ उसके बारे में पहले से ही जो है दिमाग़ में सोचने लगते हैं कि उससे बात करना सही होगा कि नहीं होगा, पता नहीं वो क्या सोचेगा अ, अदि उम, नम यदि उसने मेरी बात न ना मानी अ, या फिर मुझसे जुड़ना नहीं चाहा, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा या फिर उसे बुरा लगेगा तो ये सब थोड़ा-बहुत दिमाग़ में चलता रहता है यदि वो सामने होते हैं तो। लेकिन ऑनलाइन में क्योंकि इंसान दिखता नहीं है, कोई जज नहीं कर रहा होता है तो वहाँ पे आपके पास जो है जो है आप लगता है कोई बात नहीं यदि सामने वाला नहीं भी जुड़ना चाहे कोई बात नहीं, हम किसी और को भेज देते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट तो इस तरह से चीज़ें जो है, अंतर आ जाता है।
हुँ। जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। हाँ, ये तो है। जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बहुत सही। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप है ना, तो मतलब मुझे ये बताइए कि क्या ऑनलाइन गुमनामी लोगों को मतलब अपनी कमज़ोरियाँ और जो मतलब समस्याएँ होती हैं, उनको साझा करने में कहीं मतलब अ, मदद करती है ये सहज बनाती है या फिर मतलब जो असली दोस्ती होती है, उसमें मुश्किल हो सकती है, इसकी वजह से?
<smacks lips> अ, ये भावनाएँ आप किससे कितना जो है साझा कर रहे हैं, ये बहुत कुछ सामने वाले पे निर्भर करता है, मैं तो यही सुम्ब सुझाव दूँगी कि तुरंत अपनी बातों को किसी के साथ साझा ना करें अ, चाहे आप म आपका कितना भी नज़दीकी क्यों ना हो। अ, क्योंकि बाद में हो सकता है उस उस चीज़ का सामने वाला फ़ायदा उठा ले, तो बहुत सोच-समझ कर इंसान को परख कर अ, काफ़ी दिनों तक उसको ऑब्ज़र्व करें, सोचे-समझे उसके बारे में जाने तभी आप जो है, धीरे-धीरे आप खुल सकते हैं औ और अपने विचारों को रख सकते हैं। और ये भी जानना ज़रूरी है कि सामने वाला का जो है, अ, बैकग्राउंड क्या है या क्या वो आपको अ, सलाह देने में सक्षम है या फिर ऐसे ही बस फेंक रहा है तो इस तरह बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है।
जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये तो है। जी। जी। हुँ। हुँ। हाँ, बिल्कुल। जी, बिल्कुल।

दोनों अलग-अलग अ, सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, कहीं न कहीं दोनों ही ज़रूरी हैं और आपके ज़िंदगी में अ, कभी-कभी जो है ऑनलाइन से जुड़े हुए जो है मित्र आप कुछ ऐसा आपको बता देते हैं या फिर इस तरह से मदद कर देते हैं कि जो शायद सच्चे दोस्त मदद करना चाहे तो भी नहीं कर पाते या कर सकते हैं क्योंकि उनकी उनकी वो मतलब वो क्षमता बोलूँ या फिर उनका वो ज्ञान नहीं है उस उस चीज़ पर तो आपको मदद किसी भी रूप में, किसी व्यक्ति से भी चाहिए होता है तो अलग-अलग अ, सिचुएशन पे ना अलग-अलग दोस्त जो है, काम आते हैं तो दोनों का अपना-अपना जो है इम्पोर्टेंस है, बोलूँ तो।
हुँ। हाँ। हुँ। हाँ, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। हुँ, अच्छा तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ऑनलाइन दोस्ती में ना, लोग अक्सर अपना एक आदर्श रूप पेश करते हैं जिससे मतलब दोस्ती की जो ऑथेंटिसिटी जो होती है, उस पर सवाल उठता है?
हाँ, बहुत बार होता है ऐसा। अ, ऐसे बहुत सारे फेक लोग मिलेंगे जो कि चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वो कीत आपके कितने नज़दीकी और कितने शुभचिंतक हैं। अ, तो इसीलिए मैं बोलूँगी उनसे सतर्क रहना चाहिए, उनको पहचानना उतना आसान नहीं होता है क्योंकि वो इतनी अच्छे से बातें करते हैं और आप भी जो है भावनाओं में बह जाते हैं, तो शुरू पे भरोसा करना तो बिल्कुल सही नहीं है। भले ही वो हो सकता है वो इंसान जो है, सच में अच्छा हो, लेकिन फिर भी आपको अपना समय लेना चाहिए और हर छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है और किस किस किस तरह की जो है, मदद आपको पहुँचा रहा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है।
अच्छा। जी। उ, हुँ। हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। जी। हुँ। जी, बिल्कुल। हुँ। हाँ। ये तो है। जी, चलिए तो मतलब आपसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मेरे सवालों का बहुत ही अच्छे से मतलब जवाब दिए हैं, तो आशा करती हूँ दोबारा बात होगी। धन्यवाद।